Dublaj mı, alt yazı mı tercih edersin?
Açıkçası, ımm, alt yazı tercih ederim. Uzun süredir alt yazı tercih ediyorum. Yani, belki çocuklukta, <chuckles> hani, dil konuşamadığımız için, eee, dublaj iyiydi, hani, a bir şey anlayamamak vs. ama son zamanlarda, belki sinemaya olan sevgimden de dolayı, eee, orada bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Eee, yani, gerçek, atıyorum Robert De Niro'nun sesini duymayıp başkasının sesini duyuyorsan o ımm, tam uymuyor, yani. Hani, o oyunculuğu etkiliyor gibi.
Her zaman mı? Evet. Tabii. Evet. Evet. Hisler kayboluyormuş gibi mi geliyor sana?
Kesinlikle, yani, eee, normal bir konuşmada bile ses tonunun ne kadar önemi olduğunu, e eee, hissediyoruz. Yani, küçük bir tonlamayla, eee, her şey değişebiliyorken, e, oyunculukta, bir, eee, ya yapıtta, aaa, çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani, bazen saçma bir şekilde çeviriyorlar ve tamamen kayboluyor, yani, hani, o doku
Evet. Yani, ya da ne kadar iyi dublaj olursa olsun, yine de diyorsun, o orijinalindeki hissiyatı vermez mi, diyorsun?
Hı. Hımm. Ya, aslında çok iyi dublaj sanatçıları var gerçekten. Eee, hani, özellikle bu işi yapan ve, eee, hani, y ince, güzel işler yapan. Ama, hani, ben kendime, hani, herhâlde s çok uzun süredir, aaa, alt yazısız izlemeyi görmüyorum, yani, hani, garip geliyor bana, atıyorum, eee, karşıda Japon konuşuyor ama Türkçe konuşuyor. "Şimdi, nasıl yani?" benim kafam karışıyor, eee
Evet. Tabii. Artık zihninde bunu, eee, bunu benimseyemez mi oldu? O kadar çok alt yazılı izledin ki.
Aynen. Aynen, ya, benimseyemez oldum. Bir de Japon'sa Japonca konuşsun, yani, hani, iii, doğalı o, yani. Du filmin doğası dı dizinin doğallığı kayboluyor bence. He, ama <clears throat> belki faydalı olduğu şeyler vardır.
Hı. Evet. Evet. Peki, genelde ne tür filmler tercih ediyorsun?
Ya, her çeşit film izlerim. Iıı, yoğunlukla drama daha çok severim. Eee Evet. Yani, komedi biraz zor oluyor. İyi komedi bulsan güzel olur. Ama böyle güzel, güçlü hikâyeleri severim, yani, takip etmeyi.
Ya! Evet. En son izlediğin filmi hatırlıyor musun?
En son geçen hafta sinemaya gittim. Gene sevdiğim bir yönetmen. Ha ha. Eee, Paul Thomas Anderson diye bir yönetmen. Eee, "Bir Savaştan Sonra Ötesi Öteki" gibi bir şey. İşte, emm, DiCaprio var, Benicio del Toro var, falan. İyi isimler var. Eee, açıkçası, e, çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım.
A! Ne neydi? Hı hı. Hı hı.
Eee, hani, hem hem, yani, hem komik olmuş hem eleştirel olmuş, aşırı akıcı, yani, eee, işte, bir, eee
Nasıldı film? A! Her şeyden biraz, biraz var gibi miydi?
Kesinlikle. Yani, bazen sadece eğlendirici filmleri sevmem. Hani, bir şey bir beklerim filmden, bana bir şey hissettirmesini beklerim. Hem hissettiriyor hem gülüyorsun, hani, uzun da ama mesela o kimisi de, hani, 3 saat, iki iki saat 40 dakika falandı. Eee, giriyos Aynen. Du zor gelebilir kimisine ama, hani, öyle bir bir çırpıda geçti çünkü filmin iç temposu vs. eee, çok hoştu. Eee, sağ olsun alt yazılarla bir Ha.
Evet. A! Ne kadar hoş. Epey uzunmuş, gerçekten. Peki O 2 saat 40 dakika içinde hiç telefonuna baktın mı?
Telefonuma bakmadım çünkü sinemadaydım. Eee, büyük ihtimal onun etkisi vardır, yani. Ama, eee, önemli bir konu. Belki evde falan bir şeyler izlerken sanki biraz kayıyoruz bazen. Eee, telefona gibi geliyor.
Evet. Güzel. <chuckles> 2'nci ekrana gidiyor musun? <chuckles>
Sanki son zamanlarda böyle bir şey var ya, arada bir kayıyor yani ama ı kaybediyoruz filmi gene. O yüzden aslında hiç bakmamakta fayda var. Kaçırabiliyorsun.
Sinemaya gittiğinden bahsettin. Ne sıklıkla gidersin sinemaya?
Dönemsel değişiyor aslında. Emm, ama, yani, bakıyorum, genelde güzel şeyler oluyor sinemada. Hani, elimden geldikçe gitmeye çalışıyorum. Bir de ü sinemaya da üyelik yaptırdım. Onlar da, ııı, davetiye falan gönderiyor. Ha ha. Eee, açıkçası seviyorum, yani, ııı, sinema ortamında da olmayı, o havayı solumayı, o başlangıç müziğini vs. Eee, hani, iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor ama gerçekten keyif aldığım, eee, bir sanat dalı diyeyim.
Hı hı. A, ne güzel. Çok güzel. Peki alt yazısız, direkt orijinalinden izlediğin de oluyor mu filmleri?
Hımm. Emm, yani, dilim yettiği kadar, eee, İngilizce de yapabilirim ama, şimdi, mesela onda da şey var. Şimdi, bir İskoç aksanı çıkabiliyor. Bir İrlanda, ı hı
Hımm, aksanlar bazen seni zorlayabilir.
Kesinlikle bir tane öyle İrlanda iç savaşıyla ile ilgili bir filme gitmiştim. Eee, yok, anlaşılmıyor, yani, hani, a alt yazı İspanyolcaydı. Hem o garip aksanı hem İspan biraz takip edebiliyorum, yani, İspanyolcadan ama, eee, biraz kafam karıştı, yani, ne oluyor? Bir de çok a garip konuşuyorlar aksandan dolayı. Kaçırdım biraz filmi açıkçası. Eee, belki orada biraz dublaj işe yarar mıydı? Ama gene havasını kaybeder gibi düşünüyorum. Ya, o İrlandalı öyle garip konuşmak zorunda.
Evet. Alt yazı yok muydu? Evet. Evet. Yani, kendin evde olduğunda muhakkak bir alt yazı ekliyor musun?
Ekliyorum, ekliyorum. Yani, daha doğrusu alt yazıdan ziyade, hani, o
Hımm.
oyuncunun sesini duymam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü o bir onun oyunu şeyi, yani, eee, oyuncuyla bir bütün olarak, eee, bir etki. Duygu öyle daha güçlü geçiyor bana diye hissediyorum.
Hiç dublajı tercih ettiğin bir yapım olmadı mı?
Aaa, işte belki mesela şey gibi, eee, Aslan Kral falan çocukken izlediğim, eee, eee, mesela onu şimdi onu da altyazı düşünemezsin herhâlde, yani 5 yaşındasın, 7 yaşındasın, eee, ya da herhangi bir yeni bir çocuk için, yani, sonuçta konuşmuyorsa. Bence orada tatlı ve farklı olabilir. Eee, yani, çünkü başka bir yöntem yok sanki. Eee, o yüzden çocukken bu ta
Eee, evet. <chuckles> Tabii. <chuckles> Hıı. Peki şu anda da olsan animasyonu, a dublajlı izlemeyi tercih edebilir misin şu anda da?
Hıh. Animasyon aslında enteresan.
Güzel bir dublaj olduğunu duysan.
He he. Animasyon aslında enteresan geliyor kulağa. Eee, çünkü, hani, biraz daha farklı bir, eee, yapıt olduğu için sa olabilir aslında animasyonla. Hani, gerçekten sesi duymak lazım, kimin yaptığını duymak lazım. Belki orada far bilmediğin için, yani o deniro olmadığı için.
Evet. Evet. Eee, eğlenceli bir hâlde alabilir çünkü, değil mi, eee, dublaj olursa?
Kesinlikle, kesinlikle. Eee, ya açıkçası kendimin de aslında biraz seslendirme, eee, falan ilgim var. Ama hem dublajı bu kadar, şey, ay, eee, kenara itip <chuckles> hem de seslendirmeyi nasıl yapabilirim diye benim de kafam karıştı. Hıh.
A! Hiç öyle bir girişimin oldu mu? Öyle yaptığın bir iş var mı?
Ya bir iki bi bir kere aslında bir tane, eee, şey vardı. Eee, bir tane nedir onun adı? Eee işte animasyon gibi bir şey aslında. Bir tane, eee, çiz çizgi film, bir tane proje vardı. Bi bir arkadaşımla onun seslendirmesini yapmıştık. Eee, ya
Evet. Evet. A! Ne kadar güzel. Nasıl geçti o süreç? Biraz anlatır mısın?
ya biraz z zordu açıkçası. Çünkü işte birkaç erkek karakter var, biç birkaç kız karakter var. Hani, benim sesim biraz böyle tok, o, işte, baba figürünü falan iyi çıkarttım ama işte çocuk sesi de çıkartmam lazım. Yani aynı sesi de 4 karakter yapmış, 4 karakter yapmam gerekiyor.
Evet. Evet. Ha ha, aynı çizgi filmde sana 4 karakter mi verdiler? <chuckles> İlk işin için biraz zorlamışlar mı seni ilk işin için? <chuckles>
Evet, evet, evet, aynen. O yüzden o ince çıkartmaya çalışır ki Kesin. Kesin. Ya proje öyle bir projeydi. Eee, şey olmadı ama gerçekten o çocuk sesini çıkartamadım çünkü d hani fark yaratamıyorsun 4 tane. Ama mesela işte o
Evet. Evet, peki orijinali İngilizce miydi bu filmin?
Eee, orijinali, eee, İngilizceydi sanırım. Evet. Sanki, böyle, Asya yapımı diye hatırlıyorum. Ya bize verdikleri text
Yani Hazırlık sürecinde sen bir oturup önce bir İngilizcesinden hani o duyguyu verebilmek adına oturup İngilizcesinden bir baştan sona izledin mi filmi, nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?
Hı hı. Hı hı. Tabii yani işte i i izliyorsun, anlıyorsun, sonradan senkronize olmasını sağlıyorsun vs. Bir çalışma yapıyorsun yani. İşte o baba nasıl konuşacak orada, orada bir şey şaşırıyor. Eee, işte, çocuk üzgün, üzgün sesini çıkartman gerekiyor. Biraz z <chuckles> zorlayıcıydı açıkçası eğer sesi yapamadığım için ama güzel bir deneyimdi gene yani, hani, eee Kesinlikle yani kesinlikle güldük yani. <chuckles> Gülmemek elde değil bir anda
Hı hı. Eğlendin mi diye onu soracaktım tam ben de. Keyifli miydi? Güzel bir anı olarak kalmış olmalı size de, arkadaşınla ikinize.
Kesinlikle. Ha, çok profesyonele dönmedi ama, aaa, kesinlikle keyif aldık. İşte, onu da bir gün yani o olmadı belki bizimkisi, bilmiyorum. Projeni almadık sonuçta. O seçme gibi bir şeydi. He ama sonuçta bir gün onu alan da Ya biz yaptık, bitirdik, eee, aaa, teslim ettik <clears throat>
Ha, bitimini sen göremedin mi? Yani elinde şu an var mı, istediğinde açıp o kendi yaptığın dublajı açıp izleyebilir misin?
Eee, var, evet, di diyebiliriz. <laughs> Yani, biraz da, eee, değişik oldu iş, yani ama, eee, güzel. Dediğim gibi, onu bir günde biri izleyecek sonuçta. Eee, yani, bizimkinin değil de başkasının yaptığını. O yüzden özellikle çocuk yaşlarda, sonuçta daha doğal gibi geliyor bana ya da dediğin gibi animasyonda çok düşünmemiştim ama, eee, etkili olabilir güzel bir dublaj gerçekten, karaktere enerjisini veren. Enteresan olabiliyor.
Çizgi filmi, heh. Evet. Evet. Evet. Çünkü evet, kendin de özellikle yaptığın için bunun güzel olabilme ihtimalini sen hatta daha iyi değerlendirebilirsin. Yani, kendinde öyle bir, eee, girişimde bulunmuşsun. Bir tane daha oldu demiştin bir seslendirme işi, o neydi?
Kesinlikle. Kesinlikle. Ya, seslendirme ya da o da benzeri bir projeydi, yanlış hatırlamıyor ha, biz, hani, seçmelere giriyoruz gibi bir şeydi. Eee, yani, onda da, yani, küçük bir ses kaydı atmıştık. Yani, o onda o kadar çok şey yapamadık, öne çıkamadık zaten. Dediğim gibi yani biraz Eee, o da çizgi filmdi, aynen. Eee, şey çıkıyor aslında ortaya, eee, biraz oyunculuk ortaya çıkıyor. Yani, sadece orada s ses yapmıyorsun. Yani, eee, çok dinlemişimdir bu arada sette.
Hı hı. O nasıldı? O da mı çizgi film? A! Tabii. O karakteri bir daha baştan oynuyorsun aslında, değil mi?
Kesinlikle. Karakteri hissetmen lazım, onun içine girmen lazım, reaksiyonların ona göre olmalı. Yani, bir şey okumuyorsun sonuçta orada. Ka o görüntü
Bunların hepsi de sonuçta dublaj kalitesini zaten belirleyen faktörler, öyle değil mi?
Aynen öyle, aynen öyle. Yani, zaten, hani, araştırırken mesela, işte, dublaj okulu, seslendirme falan bakıyordum bir ara, çok şey tavsiye ederler mesela, tiyatro tavsiye ederler. Eee, çünkü o seni şeye sokar, eee, moda sokar, oyunculuk eğitimi almanız gerekiyor mutlaka, derler vs.
Evet. Ya. Öyle bir girişimin oldu mu, peki?
O yani, şöyle: Ben biraz temel atıyorum gibi düşünüyorum. Daha çok mesela, eee, işte, bayağı bir şey vardı, böyle, ımm, ses kayıtları. Spo Spotify'dan dinleyebileceğim yüzlerce şey dinledim. Eee, ondan sonra 1-2 oyun online, emm, şey, emm, sinema, oyunculuk dersleri vs. aldım. Hani biraz ön araştırma gibi.
Evet. Evet. Epey de emek vermişsin aslında, epey de uğraşmışsın.
Ya, küçük küçük, çünkü o çocuk olanda, işte, sesler, böyle, çok cılız, garip kaldı. Hafif eğiterek sanki uzun vadede daha güzel projeler olabilir diye, ben de küçük çalışmalar yapıyorum başka şeyler keşfedebilirim belki diye.
Evet. Evet. Peki, alt yazılı film izleyip çok kötü bir alt yazıya denk geldiğin oldu mu?
Hı hı. Belki birkaç kere olmuştur t Yani, direkt filmi hatırlamıyorum. Ama, hani, eee
Neydi peki o alt yazılarda seni rahatsız eden unsurlar?
Ya, işte, ses gibi aslında. Oyunculukla, yani, söyledikleriyle, ima ettiği şeyle, eee, alt yazının tutmaması. Yani, orada tamamen başka bir şey ifade ediyor belki. Mesela düz çevrilmesi, yani, işte, bazı dillerden bazı dillere çeviride mesela sıkıntı yaşanıyor. Tam, aaa, ifadeyi verebilecek kelimeyi bulamıyorsun. Eee, ya da atıyorum, Türkçe bir film izlerken, eee, yabancı biriyle izliyorsun. Uuu, orada da bir, eee, ş ya, bunu demek istemedi aslında ama öyle çeviriyorlar. Yani, anlam kayboluyor.
Hıı. Evet. Yani aslında alt yazıya da, eee, dublaja verilen önem kadar en az önem verilmesi gerektiğini düşünüyor musun alt yazı hazırlarken de? Peki, verildiğini düşünüyor musun günümüz yapımlarında?
İnlikle, kesinlikle. Hani, e im çın Hıh Eee, büyük yapımlarda kesinlikle veriliyor. Çünkü, hani, büyük profesyoneller çalışıyor sonuçta. Bu da bi bir, eee, sektör, eee, veriliyor. Ama belki küçük yapımlarda, yani, çok daha, aaa, düşük bütçeli yapımlarda ufak kaymalar olabilir, yani. Çünkü, hani, zaman ve enerji isteyen bir iş. Yani, aaa, iki çevirdim, ııı, i kitaptan okudum, çevirdim tarzı değil, daha karakteri, enerjisi olan bir şey. O yüzden bence daha
Evet. Değil mi? Aslında ona da ne kadar çok emek vermek gerekiyor. O kadar da basit bir şey değil alt yazı hazırlamak, öyle değil mi?
Kesinlikle, yani, işte, eee, hani, onu, doğru ifa en en iyi de o dilden o dile çevirirken atıyorum Fransızcadan Türkçeye çeviriyorsun, tam karşılığı yok. "En çok o anlamı verebilecek şey nedir?" Hani, bu aslında bir entelektüel birikim gerektiriyor, ooo, iletişim sırasında, sahneyi anlamayı gerektiriyor. Çok detay var bence, yani. Hani, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama. Kesinlikle, kesinlikle o da
Çok fazla faktör var. Peki hiç kötü bir alt yazı yüzünden kapattığın bir yapım oldu mu?
Hı. Eee, hani, şey olabilir belki, eee, senkronizasyon hiç yoktur, yani, hani, tutmuyordur, sesle, eee, alt yazı önden gidiyordur, arkadan gidiyordur. O zaman zaten kaybediyorsun.
Evet. Ancak o kadar olursa mı kapatırım, diyorsun?
Yani daha kötüsünü çok görmedim ama eğer hiç ben sonuçta biraz anladığım bir dilse ve ondan bir çeviri, eee, alt yazı izliyorsam, hani, gerçekten saçma şeyler söylüyorsa, eee, kapatabilirim. Yani mesela özellikle e bazı sevdiğim filmler var. Diyalog filmleridir. Yani, o bazen bir odada otururlar. İşte, mesela a On İki Kızgın Adam diye bir film vardır. On İki Adam bütün film boyunca ı konuşur mesela birbirleriyle. Eee, orada mesela
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Evet. Senkronizasyon orada senin için
Orada çok önemli, yani, çeviri de çok önemli. Çünkü a olay zaten sadece sohbet ve diyalog üstüne. Yani, görseli daha az etkili. O zaman kaçırdın. Ana düşünce gitti yani. Aynen. O biraz değişik yerlere gidebilir. Eee, onda hissetmiştim mesela, yani, ne kadar önemli olduğunu. Eee, aynen öyle.
Evet. O da eğer koparsa zaten filmin anlamı mı kayboluyor? <chuckles> Evet. Evet, gerçekten de alt yazının ve, eee, filmin kalitelerinin senin için ne kadar önemli olduğunu çok güzel ifade ettin. Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkürler bu sohbet için.
Hı hı. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Eee, yeni, güzel filmleri izleriz umarım. Teşekkürler, görüşürüz.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Ba